Oke, halo! Halo. Uh, waduh sama ya, aku juga di sini selamat pagi menjelang siang nih, Kak. <chuckles> Gimana kabarnya Kakak, baik?
Halo Kak, selamat pagi menjelang siang. <laughs> Mmm, gini mhm mhm. Aku kabarnya baik. Kakaknya sendiri gimana nih, kabarnya?
Alhamdulillah ya, kalau gitu, aku juga kebetulan kabarnya baik, Kak. Mumpung mungkin karena udah, apa ya, udah lewat paginya ya, jadi mau menuju siang, gitu. Mhm.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm. Iya. Mhm mhm. Jadi ini ya, Kak, harus semangat, ya?
Jadi bawaannya mau heeh? Nah, betul banget, harus semangat, gitu. Nah, oh mhm mhm?
Mhm, iya, gimana nih Kak, kita mau bahas apa nih?
Nah, gini nih, Kak, mumpung kita sama-sama udah mau menuju siang kan enak tuh, eee, mau ke kebayangnya makan siang, gitu ya. Gimana? <laughs>
Mhm. Iya, mhm mhm Benar benar, setuju. <chuckles>
Iya, gimana kalau kita bahasnya, tentang makan-makan, gitu, makanan sendiri nih, Kak, gitu?
Mhm. Boleh boleh banget Kak, apalagi ini enggak sih Kak, makanan tradisional?
Iya, betul banget nih, paling ini sih, eee, Kakak tahu kan makanan tradisional itu kan bisa dibilang makanan yang udah mendarah daginglah ya, maksudnya turun-temurun dari jaman jebot, gitu, sampai sekarang, gitu ya.
Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, benar. Benar benar benar sekali. Cuman ini enggak sih Kak, kalau sekarang tuh dah jarang banget enggak sih Kak, kelihatan di, eee, sekitar kita tuh? Kakak ngerasain juga enggak ya?
Mmm. Oh, iya. Si makanannya, ya? Mhm, iya iya. Oh, aku pribadi betul Kak, aku merasakan, mungkin karena akunya udah besar begitu ya. Jadi, enggak kan biasanya tuh jajanan eee, makanan tradisional tuh paling aku dapatnya tuh pas kita SD, iya nggak sih, Kak?
Mhm mhm. Mhm. Oke. Mhm. Iya, benar benar banget sih, setuju banget sih. Kalau sebelum itu Kak, sebelum ke situ aku mau tanya, Kakaknya sendiri tuh suka makanan tradisional apa nih, kira-kira nih? Oke.
Iya, betul. Oh. Iya. Oke. Oh, kalau makanan tradisional? Mungkin, yang aku suka tuh dari daerah asalku nih Kak, kebetulan aku dari Sumatera Selatan. Jadi, makanan tradisional favorit aku tuh pempek nih, Kak. <laughs>
Mhm mhm. Mhm mhm. Apa tuh, Kak? Oke. Oh, aku juga suka banget itu Kak, pempek mhm, iya. Tapi heeh?
Oh iya, Kakaknya suka banget? Oh oh, jangan-jangan ini favorit Kakak juga nih, atau Kakak punya makanan favorit yang beda di tradisionalan?
<chuckles> Eee, kalau kebetulan aku tuh sukanya getuk Kak, Kakaknya tahu getuk enggak ya?
Oh, gitu? Oke, itu getuk tuh, apa ya Kak? Aku tuh sering denger ya, eee, makanan khas itu tapi aku tuh nggak tahu itu tuh, apa? Iya.
Mhm. Eee, heeh heeh, tapi enggak tahu ya? <chuckles> Ini sih, Kak, karena emang makanan tradisional ini perlahan menghilang ya, Kak. Jadi, eee, Kakaknya sendiri nih kurang tahu. Ini Kak, jadi getuk itu dia terbuat dari singkong, singkong yang direbus, dihaluskan mhm, terus nanti dia ditambah gula gitu, Kak. Terus, kalau yang aku suka itu namanya mhm, gimana Kak? Mhm mhm.
Oke. Iya. Oh. Iya? Oh, dari situ. Oke. Oh oh, Kak, tapi itu heeh, itu dibikin dalam bentuk lemper gitu atau gimana? Cara masaknya, maksud aku?

Eee, we macam-macam sih, Kak. Jadi, eee, ada yang langsung dibentuk tuh, dibentuk kayak bulat-bulat gitu iya bener, terus ada juga yang
Oke. Oh dibentuk, oke. Dibentuknya tuh kayak mana? Kayak bentuk mainan, gitu? <chuckles> Bingung nih aku. <chuckles>
Heeh. <laughs> Ini sih, Kak, ada yang kotak, biasanya sih umumnya sih kotak, Kak. Ada yang kotak, ada yang bulat kayak gitu mhm. Terus, kalau aku sih su sukanya yang ini Kak, getuk lindri namanya. Jadi dia kayak, eee, buatnya pakai mesin dip dip dipres gitu Kak, kayak mie. Jadi telornya kayak mie dia heeh, tapi nanti akhirnya dibentuk kayak kotak juga sih dan itu kenapa aku suka? Karena hasilnya tuh lebih lembut, Kak mhm, daripada benar, soalnya kan ya itu dipres pakai mesin heeh, bener bener bener, setuju banget dan itu tuh sekarang udah jarang banget Kak, ditemuin bukan jarang lagi kayak heeh, bener aku tuh udah lama banget waktu itu tuh, aku suka makan karena tetanggaku itu, eee, bikin kan Kak heeh, ada yang jualan heeh, jualan gitu Kak, cuman sekarang, eee, nenek ini itu udah meninggal jadi, aku udah lama banget nih mhm. <laughs> Iya, bener kalau di mhm?
Oke. Iya. Oh, ada yang kotak ada yang bulat. Oke. Hmm. Waduh, ada spesif spesifik ya, Kak, ya. <chuckles> Oh. Iya, sih ya. Oke. Iya, kenapa tuh? Oh, karena lebih lembut. Oke masuk akal sih Kak, ya, karena kan dianya udah dipres gitu, jadi lebih lunak ya ibarat kata ya? M Iya iya. Oh serius? Iya iya iya. Mhm, hmm. Oh, tetangganya Kakak suka bikin juga atau gimana? Oh, baik. Iya? Wuih innalillahi. <chuckles> Kaget, plot twist-nya menggelora ya. <chuckles> Aku pikir karena pindah atau gimana tapi ternyata plot twist-nya karena pindah bener pindah alam tapi, Ya Allah. Al-Fatihah ya buat tetangganya. <chuckles>
Aduh, iya. <laughs> Iya iya bener Kak, mhm. Bener, di pasar udah nggak ada Kak, adanya getuk yang biasa yang agak keras itu mhm.
Iya iya iya. Oh jadi oh, bahkan sebenarnya tuh mungkin tergantung yang masak juga ya, Kak, ya. Mungkin kalau beda tangan tuh beda rasa ya, Kak, ya, jadinya ya?
Mhm mhm? Heeh heeh. Betul betul bisa jadi sih, Kak, itu sih. Itu sih kalau menurut Kakak nih kayak seberapa mending sih, kayak kita melestarikan makanan tradisional, Kak?
Betul. Mmm, gimana? Oh, nah itu sih Kak, menurut aku itu ta itu aja jadinya penting, kenapa? Karena Kakak setuju gak sih makanan tradisional itu kan jatuhnya seperti budaya juga ya, yang perlu kita lestarikan begitu, karena teknik pembuatannya, bahan ba pemilihan bahan lalu, eee, apa apa ya, kondisi kita konsumsi makanan itu saat apa, saat situasi apa, kan itu semuanya ngikuti budaya yang ada begitu kan ya?
Mhm. Mhm. Kenapa tuh, Kak? Heeh. Iya bener. Bener bener sekali. Mhm. Iya, heeh. Mhm mhm. Iya, heeh, bener. Iya, bener bener bener banget. Mhm, kalau aku setuju sih Kak, soalnya menurutku tuh, kok ma makanan tradisional nih identitas suatu negara gitu nggak sih, Kak? Ya suatu daerah heeh. Mhm mmh.
Iya, betul. Iya? Betul, wah betul banget ya. Jadi ibarat kata jadi bagian betul, bagian dari identitas yang mana kalau misalnya nih misalnya nih, kayak Kakak nih Kakak eee, tadi kan aku nyebut pempek, Kakak kayak langsung tahu gak sih itu pempek asalnya dari daerah mana begitu kan. Jadi kan memori iya kayak karena bagian dari identitas itu kan, jadi kayak orang-orang tuh langsung ngeh kayak, ini 1 makanan tradisional asalnya dari daerah mana, begitu.
Iya. Mhm mhm. Mhm mhm, iya. Heeh, iya, dari Palembang gitu ya heeh, bener is sebagai identitas gitu, mhm. Iya, heeh heeh.